Thì mình nghĩ là cái giấc mơ này á, nó hổng có hoàn toàn từ trên trời rơi xuống. Thì năm ngoái á, mẹ mình có một đợt á phải nhập viện kiểm tra tim, lúc đó thì mình đang ở xa á, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi, mình kịp về á, nhưng trong lòng vẫn còn cái cảm giác là "Lỡ hôm đó có chuyện gì xấu hơn thì sao?" á. Gần đây thì mẹ mình có đi khám lại, bác sĩ có nói là cần theo dõi thêm. Nhưng mà mình cũng hông có nói với ai, nhưng mà trong lòng mình cũng cảm thấy lo lắng á. Mình vẫn có đi làm bình thường nè, nhưng mà tối nằm xuống á là những cái lo lắng đó nó lại trồi lên. Cộng thêm á là ở chỗ làm dạo này á, mình cũng khá là áp lực á bạn, nhiều hạn chót rồi sếp cũng hối. Có hôm á mình về nhà khá là muộn á, đầu óc cũng mệt sẵn rồi, chắc là mình đoán mấy cái chuyện này cộng lại á, nên nó chui vào cái giấc ngủ á, rồi thành cái cái cái ác mộng lặp đi lặp lại như vậy á. Cái khoảnh khắc mà lúc mà mình mơ xong mình tỉnh dậy á, thì cảm giác mình rất là sợ và tội lỗi luôn, mình cứ nghĩ là "Lỡ sau này chắc chuyện đó xảy ra thật thì sao? Mà mình hông có kịp về thì sao?" á. Sau đó là đầu óc mình chạy lung tung, tưởng tượng đủ thứ kịch bản xấu luôn á bạn.
Ừm. Mình hiểu. À, trời ơi! Ừm, mình hiểu. Ừm. Trời ơi! Ừm, cái vấn đề cũng lớn đó bạn. Ừm, nhưng mà á, ừm, ai trong đời cũng có lúc gặp nhiều cái khó khăn, nên là cái trường hợp của bạn thì gặp nhiều cái vấn đề về tâm lý cũng như là có những cái cái, gọi là, áp lực trong công việc này nọ, nên nhiều khi nó là cái lý do mà ảnh hưởng đến cái cái giấc mơ của bạn như vậy cả tháng nay, ha. Thì bây giờ á mình, ờ, cũng rất là hả mong là bạn đừng có quá, gọi là, lo lắng bề vấn đề này quá, tại vì á, ơ, giải quyết thì giải quyết được chứ không phải không. Tuy là nó khó, thật sự nó không có dễ nhưng mà sẽ làm được hết, nha. Rồi, thì á, ưm, bạn có để ý á là, ờm, cái những cái ký ức liên quan tới cái việc mà mẹ bạn bị, à, à, vào bệnh viện khám kiểm tra tim này nọ mà bạn chỉ ở xa đó, thì bạn thấy á là những cái đó nó có nó có phải là cái tác nhân, gọi là gọi là, hả, ảnh hưởng đến cái nội dung trong giấc mơ hông? Kiểu như vậy.
Ờ. Đúng rồi, mình thấy là những cái đó cũng là những cái tác n nhân nó ảnh hưởng á. Tại vì mình cứ lo lắng cái đợt mà bác sĩ khám mẹ mình bị bệnh tim á. Xong rồi dạo gần đây đi khám lại á thì cũng bác sĩ cũng nêu là kêu là "về đợi thêm". Thì mình nghĩ là do những cái lo lắng như vậy, nó mới khiến mình có một cái giấc mơ mà cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mình nghĩ là do áp lực thêm công việc bên ngoài nữa. Dạo gần đây thì mình cũng khá là mệt mỏi với lại chuyện trên công ty á, cho nên mình nghĩ nhiều chuyện nó cộng dồn lại á bạn, nên là cảm xúc của mình nó mệt mỏi.
Ừm. Đồng ý. Ừm, rồi.